Elimden geldiğince, eee, teknolojiyi takip etmeye çalışan birisiyim. Eee, açıkçası, biraz da meraklı bir yapım vardır. Eee, böyle, eee, teknolojik gelişmeler, özellikle şimdi bu yapay zekânın, ııı, geleceği, yapay zekâyla ilgili, ııı, firmaların yaptıkları, ııı, yapacakları planlar. Yani, tabii ki teknik birisi değilim. Yazılımcı da değilim. Eee, o kadar iyi bilmiyorum ama elimden geldiğince de takip etmeye çalışırım. Özellikle, işte, bu, eee, uzmanların konuşmalarını çok dinlemeye çalışıyorum. Eee, çünkü, ııı, bir sebebi de şu açıkçası, eee, benim 12 yaşında bir oğlum var. Eee, dolayısıyla, ııı, oğlumun da, böyle, hani, gelecek mesleğini belirlerken belki onun da etkisi var bende. Eee, oğlumun nasıl bir dünyada yaşayacağını, ııı, çok merak ediyorum, doğruyu söylemek gerekirse. O yüzden de, eee, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Eee, buradaki, eee, sıkıntım da şu, aaa, şu anda, böyle, iç yani, eee, ne çok pozitifim geleceğe dair ne de çok negatifim. Çünkü çok bilinmeyen bir yerde hissediyorum ve çok fazla belirsizliğin olduğu bir dönemdeyiz. Eee, bu da bende açıkçası, ııı, biraz kaygı yaratıyor.
Tabii. Anladım. Tabii ki. Evet. Tabii.
Eee, aslında, bilinmezlik her zaman insanları kaygı yaratıyor da, ııı, işte, bu duyguyu bir paylaşmak istedim seninle. Eee, bir de bu kaygıyı yenmek için, ııı, var mı önerilerin, eee, bilinmezliğe karşı? Bu teknoloji olabilir, başka konular olabilir. Bir önerin var mı diye, eee, seninle danışmak istedim açıkçası.
Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Eee, yani, tabii ki sana bu noktada tavsiyelerim olacak, eee, fakat öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Yani, bu gelişen teknoloji, eee, özellikle hızlı gelişen teknoloji ve bunun sonucundaki bazı sosyal değişimler sebebiyle aslında birçok insan bu konuyla alakalı kaygı duyabiliyor. Eee, özellikle, eee, çocuklu insanlar bu noktada daha fazla kaygı sahibi oluyorlar. Eee, yani, kesinlikle yalnız değilsin. Öncelikle sana bunu söyleyeceğim. Hani, kendini bu konuda, ııı, yalnız hissetme. Eee, çünkü, böyle, düşünen, senin gibi düşünen, senin gibi kaygı yaşayan birçok insan var aslında. Eee, bunun dışında biraz, eee, senden, eee, detaylı, eee, hani, daha, böyle, açıklayıcı, eee, bu konuyla alakalı ifadeler, eee, duymak isterim. Çünkü, hani, eee, sana vereceğim tavsiyelerin daha sürdürülebilir ve daha uygulanabilir olması açısından biraz daha detaya inmek istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi, iii, öncelikle hangi değişiklikler seni en çok endişelendiriyor? Yani, biraz bunlardan bahsedebilir misin bana?
Evet. Çok doğru. Evet. Evet. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki elbette. Eee, şimdi, eee, 1’inci rahatsızlık du Birkaç konu var. Eee, alt başlık olarak, eee, söylemek gerekirse. Eee, 1, eee, bu sosyal medyanın geldiği durum, eee, beni rahatsız ediyor açıkçası. Çünkü, eee, gerçekler artık ne gerçek ne değil, a o belli değil. Eee, bir korkum oğlumun, eee, böyle, bir, hani, gerçekliğin ne olduğunun bilinmediği bir dönemde yetişmesi. Eee, buradan bir açıkçası kaygım var. Eee, 2’nci, eee, ana temel kaygım da, eee, tabii, eee, yapay zekânın, eee, şu anda gelmiş olduğu düzey yani, birkaç yılda gelmiş olduğu düzey gerçekten inanılmaz. Eee, tamam, bir taraftan çok heyecanlanıyorum. Teknolojiyi de seven biriyim bu arada. Eee, heyecanlanıyorum ama diyorum ki, "Benim oğlum ne yapacak?" Eee, büyüdüğü zaman o da, hani, bu şey konusu konuşuluyor ya, ımm, hani, minimum maaş konusu, insanlar çalışmayacak, işte, minimum maaşla çalışacaklar diyen eee, ler var. Eee, iii, benim oğlum nasıl bir hayat yaşayacak diye de korkuyorum. Yani, temel kaygılarım açıkçası bunlar. Oğlumun geleceğine dair, eee, böyle, kaygılarım var. Emm, şimdi
Evet. Tabii. Doğru. Tabii. Anladım.
Eee Ne yapabileceğimi de bilmiyorum. Çünkü işin ilginç yanı şu, ben epey dinliyorum. Eee, ve uzmanlar da diyor ki, "Kim ne derse desin, kimse bilmiyor." diyorlar. Sıkıntı da burada.
Tabii ki. Eee, yani, eee, aslında bu noktada, hani, eee, dediğim gibi, yani, aslında gec geleceği kimse bilemez. Hani, birazcık da, eee, yaşayarak da öğrenmek gerekiyor açıkçası bazı şeyleri. Eee, şimdi sen, eee, şunu söyledin. Hani, eee, bu, işte, özellikle sosyal medyadaki, eee, bazı şeylerin aslında, ııı, seni korkuttuğunu, kaygılandırdığını ifade ettin. Eee, şimdi, peki, bu, ııı, günlük hayatında, eee, hangi teknolojiler, ııı, veya mesela, ııı, sosyal trendler, ııı, seni, ııı, nasıl etkiliyor? Yani, biraz da bunlardan bahseder misin?
Öyle. Şöyle, eee, benim, iii, ben açıkçası, eee, telefonun olmadığı zamanları da görmüş bir yaştayım. Yani, telefon, eee, benim hayatıma 20’li yaşlarımda girdi. Hatta internetsiz zamanı da görmüş bir insanım. Eee, ve, eee, telefonun eee, yani, telefonlar geldikten sonra, cep telefonları olsun, internetin gelişimi, sosyal medyanın gelişimini, hepsini gördüm. Eee, hepsini de kullanıyorum bu arada. Yapay zekâyı da, ııı, çok aktif olarak kullanıyorum. Yani, eee, ders çalışırken, dil çalışırken, eee, kanuni eee, burada bulunduğum ülkedeki kanuni araştırmaları, araştırmaları yaparken, onların prosedürlerini araştırırken ben kendim de çok aktif olarak kullanıyorum ve çok çok da faydasını görüyorum bu arada. Eee, bundan hiçbir şikâyetim yok. Eee, sosyal medyayı da kullanıyorum. Aşırı aktif bir kullanıcı değilim ama, eee, sosyal medyayı da, ııı, arkadaşlarımı takip etmek için, kim ne yapıyor diye gör yani, şey, eee, izliyorum. Eee, sosyal medyanın korkutucu tarafı şu benim için. Şimdi benim yaşımda biri için. Eee, gençleri görüyorum, daha genç olanları. Anı hiç yaşamıyorlar. Bir konsere gidiyorsun, restorana gidiyorsun, hiçbir şey yapmadan sadece selfie çekiliyorlar. Hep birbirlerine bir şeyler göstermeye çalışıyorlar. Eee, bilmiyorum, demek istediğimi tam anlatabildim mi? Yani, orada değiller. Bir konserde telefonla bir şey paylaşma peşindeler. Yani, sırf, ııı, daha iyi görünmek, "Bak ben bunu yaptım." demek için, yani, bu da bana çok, şey, geliyor, çok yalan bir dünya gibi geliyor. Gerçek duyguları değil gibi geliyor sosyal medyayla ilgili. Eee, yani, gerçeklerin ne olduğu dışında bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Ha, kullanmıyor muyum? Dediğim gibi, ben de kullanıyorum. Kullandığım için de daha çok görüyorum tabii bu arada, eee, bu tür şeyleri. Eee, eee, bu beni birazcık, ııı, üzüyor ve kaygılandırıyor. Eee, oğlum henüz kullanmıyor açıkçası, sosyal medyayı. Iıı, şimdilik başlamadı ama şeyde, ııı, bazı videolar falan seyrediyor ve oyun oynuyor açıkçası. Ama, hani, böyle bir aktif bir paylaşım, resim paylaşımı falan, onlara henüz başlamadı şükür ki diyeyim.
Evet. Evet. Evet. Anladım. Hımm. Tabii ki. Evet. Doğru. Anladım. Evet, hı hı. Hı hı. Anladım. Şimdi, ııı, bu noktada, eee, yani, bu sosyal, eee, medyanın ya da, işte, teknolojinin bu kadar, ııı, gelişmesi, eee, bu kadar hızlı değişmesi, hani, eee, belki iyi senin için, iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Eee, bunlarla başa çıkmayı denedin mi hiç? Yani, eee, bunlarla başa çıkmak için, eee, destek almak istedin mi herhangi birinden? Yoksa bunlarla nasıl, ııı, başa çıkılacağına dair, eee, yeterli bilgiye sahip misin? Eee, bu açıdan da merak ettiğim şeyler var açıkçası.
Evet. Elimden geldiğince diyeyim. İşte, iii, bı meraklı olmamın bir sebebi de, işte, iii, araştırmamın bir sebebi de bu, uuu, açıkçası, şey, nasıl başa çıkabileceğini öğrenmeye çalışıyorum. Hani, yüzde yüz bildiğimi tabii ki söyleyemem. Eee, elimden geldiğince öğrenmeye çalışıyorum. Eee, kendi tarafımda ben yaş itibarıyla, eee, o zamanı da gördüm, bu zamanı da gördüm. Eee, belli şeyleri gördüğüm için ben açıkçası, ııı, kendim için korkmuyorum. Yani, bu saatten sonra ben, hani, anı yaşamayı da bilebiliyorum. Eee, benim kaygım daha ziyade çocuğumla ilgili. Onu da elimden geldiğince korumaya çalışıyorum ve öğütlemeye çalışıyorum. Eee, e, "İnternette gördüğün her şeye inanma." diyorum, mesela. "Gerçek olmayabilir." diyorum. Artık pek çok şey yapay zekâ tarafından üretiliyor. Oradaki bilgileri, mesela, "Bir videoda bir bilgi gördün, güvenme oğlum." diyorum. Eee, "Birkaç yerden mutlaka kontrol et." eee, falan diyorum. Oğluma anlatıyorum. Elimden geldiğince de bilgilendiriyorum bunu bu konuda. Eee, tedbirlerim bu şekilde, yani.
Evet. Anladım. Tabii. Tabii. Anladım. Hı hı. Evet, harika. Yani, aslında güzel şeyler de yapıyorsun bu konuyla alakalı. Mesela, ııı, şey de yapabilirsin, aslında, hani, çok kaygılı olduğunu söyledin. Bu kadar hızlı, ııı, bir şekilde teknolojinin, eee, gelişmesi, değişmesi, seni de kaygılandırdığını söyledin. Bu noktada, ııı, belki de birazcık daha, ııı, zihinsel stratejiler, ııı, deneyebilirsin. Örnek veriyorum, işte, stres yönetimi, esnek düşünme yolları, hani, bunları araştırabilirsin. Bir nebze de olsun, eee, bu noktada stresini azaltmak aslında, eee, senin için daha iyi olacaktır. Yani, hani, oğlunun geleceğiyle ilgili bu teknolojiden ne derece etkileyeceğiyle alakalı etkileneceğiyle alakalı biraz daha stresini azaltırsan aslında senin için, eee, uzun vadede daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında, eee, aslında daha çok, böyle, <swallows> bu konuyla alakalı bilgi toplayıp, eee, hani, bununla alakalı bir planlama da yapabilirsin. Yani, işte, gelecekte öngörülen şey, işte, yapay zekânın bu kadar gelişmesiyle alakalı bir şey, eee, mesela olur olursa, eee, belki de, işte, oğlunu mesleki olarak ona yönlendirebilirsin. Hani, bu noktada yeterince bilgi sahibi olmak da çok önemli bence, öyle değil mi?
Doğru. Tamam. Doğru. Evet. Eee, çok doğru söyledin. Eee, zaten, eee, d aynı şekilde düşünüyorum. Eee, araştırmamın, yani, bu kadar çok merak etmemin nedeni de aslında aynen senin dediğin gibi, eee, oğlumu bu yaşta nasıl doğru yönlendirebilirim, eee, açısından bakıyorum. Hani, hatta, eee, iii, geçenlerde bir uzman şey dedi ya, eee, hani, "Gelecekte, eee, hiç kaybolmayacak meslek, işte, elle yapılan, işte, ne bileyim, eee, evlerde, hani, musluk tamiridir, bu tür şeylerdir. Bunları mutlaka öğrenin." dedi. Ben, bunlara da açığım açıkçası oğlum için. Eee, gerekirse bu tür mesleklere bile, ııı, onu yönlendirebilirim. Bunları bunlar da gayet güzel şeyler. Eee, yeter ki bi yeter ki benim için o ayağının üzerinde durabilsin, eee, gelec gelecekteki dünyada. Ve, eee, mutlu bir insan olarak durabilsin. Huzurlu, iç huzuru olan, eee, yaptığı işten, eee, mesut olan bir insan olarak görmek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum araştırma için. Eee, senin verdiğin, eee, bu stresi yönetme konusu çok haklı. Yani, zaten stresli, ııı, önümü de doğru dürüst göremem.
Evet. Tabii ki. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Tabii.
Eee, stresimi yönetirsem çok daha faydalı olabilirim diye düşünüyorum çocuğuma da. O yüzden teşekkür ediyorum. Eee, mutlaka değerlendireceğim önerilerini.
Hı hı. Rica ederim ne demek, eee, hani, ben bu noktada da, eee, aslında senin mutlu olmana sevindim. Eee, görüşmek üzere, hoşça kal.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ ol.